Cái, a, bạn đó mới dạy mình, nhưng mà cái cách bạn đó dạy á cũng giống như là cái cô, ơ, cô giáo viên hồi xưa dạy mình, là á hả bạn cũng chỉ dạy cho mình vẹt thôi, cái xong rồi tới hồi thi mình thi hông được.
Ừm, ờ. Ờ, ờ. À! À, cái kiểu như là cái cách kiểu truyền thống hông? Cái cách kiểu truyền thống luôn, ờ.
Đúng rồi, cách cổ truyền. Đúng rồi, cái mình thi hổng được, cái xong rồi bạn đó về bản cứ nói mình, giống như là, sao a mình ngu quá vậy, sao mà á hả người ta học được, nhưng mà mình học hông được. Nhưng mà cái cách bạn đó làm nói như vậy á làm cho mình cảm thấy là mình rất là tự ái, mình cảm thấy rất là tự ti trong cái việc học của mình luôn, và từ đó càng ngày mình càng học không vô tiếng Anh luôn.
Ừm. À! Ừm, ừm. Ờ. Ờ. À! Kiểu, mình tiêu cực, đúng không? Ừm, mình kiểu mình sẽ bị tiêu cực. À. Ừm. Cái kiểu, cái phản ứng đó có khiến mà chị, kiểu, bị bất ngờ hông? Kiểu vậy á.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cái phản ứng mà cái bạn đó á, bản chê trách mình á, thì á hả mình cảm thấy, ơ, cũng cũng, gọi là, cũng cũng hơi bất ngờ nha, tại vì khi mình học tiếng Anh á thì hổng phải là 1 kèm 1, mà giống như là mình học với lại 2-3 bạn khác nữa. Nhưng mà cái cách giống như là khi mà bạn đó dạy mình mà bạn đó cứ, ơ, cứ chê bai hoặc là cứ, giống như là, cái cách bạn đó nói giống như là mình học hổng tốt á trước mặt những người khác á. Cái, mình cảm thấy đúng rồi, mình cảm thấy cực kỳ tự ti, mình cảm thấy bị mất mặt á bạn.
Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ờ. Ờ. Ừm. Ừm. À! Ừm. Ờ. Ờ. Kiểu như nó ừm, nó kiêu tiêu cực, ờ. Ừm. Ừm, ờ, kiểu, cứ liên tục chê bai mình với lại mọi người khác, đúng không?
Đúng rồi!